Di pasar tradisional gitu. Jadi ternyata itu dipasok juga di pasar tradisional, tapi memang kelasnya itu banyakan di namanya pasar modern gitu ya. Nah kalau kayak misalkan pasar yang bener-bener pasar yang bukan pasar kan bedanya pasar modern sama pasar yang bukan modern tuh kan dari lokasi ya. Kalau pasar modern kan udah pasti bersih ya, maksudnya kayak mau itu ada ayam kek atau ada ikan tuh gak bau banget gitu kan, tapi kalau kayak pasar tradisional kan udah tempatnya beceklah, iya kan? Terus udah gitu, apa namanya, eee, jualannya amburadul, tatananya kan enggak enggak jadi satu gitu. Misalnya kayak sayur, sayur semua, terus yang ikan, ikan semua, kan enggak gitu kan? Nah itu tuh biasanya di pasar-pasar tradisional itu kadang ada kadang enggak ada, tapi kalau kayak di pasar modern udah pasti ada. Nah cuman enaknya itu, eee, kita tuh bisa nawar sih sebetulnya kalau di pasar kayak gitu modelnya kan. Kalau kayak di supermarket kan kayak udah harga pasti gitu ya, ah, itu biasanya tinggal ya udah pinter-pinter kita aja nyari gitu. Biasanya kayak, eee, kalau aku ya pengala ka pengalaman aku pribadi gitu ya kalau pergi ke pasar tuh senangnya karena tadi bisa nawar, yang kedua tuh bisa pilih, iya kan? Bisa pilih kanad tanya nih, "Kalau di sini berapa harganya?" Nah nanti pergi lagi yang agak beda 2 atau 3 tempat tanya lagi harganya lebih murah apa enggak. <laughs> Terus habis itu kita tawar deh, gitu.
Oh. Oh, oke. Mhm. I iya. Heeh. Mhm. Benar. Mhm. Heeh, pastinya. Mhm. Iya sih, Kak.